Ah, parang nakaraang 6 na taon do'n ko palang nalaman. Mayro'n kasi akong isang kaibigan na nakita ko siya parang isang pitsel yung iniinom niya bago, matulog or bago siya mag bedtime, ta's sabi ko, "bakit?" Nurse kasi siya sabi niya, yung katawan daw natin parang natutuyo kapag matutulog na tayo so parang, ina-hydrate niya parang may sapat pa rin na liquid yung katawan niyang umiikot daw sa katawan niya sa oras ng oo, para paggising daw niya kahi hindi hindi niya feel na hapong-hapo gano'n which is ginaya ko wala namang masama, tubig lang naman pero parang iba nga yung pakiramdam.
Mm. Hmm. Mm. Isang pitsel. Hmm, mm. Mm. Hmm. Kahit tulog. Mm. Hmm. Opo. Ano po yung epekto ng gano'n at gaano katagal niyo ng ginagawa yon?
Ayon, um, sa 6 na taon na tapos parang mini-make sure ko na bago matulog ay iinom ako ng tubig, siguro kahit dalawang baso, tatlong baso hanggang 4 na baso kung hindi pa inaantok agad. Sakto napakagaan ng paggising.
Hmm. Mm. Hmm, okey. Hmm, hmm. Sige magaya ko nga yan.
Oo 'tsaka 'di ba lagi din tayong nagigising minsan ng madaling araw na parang gusto nating tubig, parang siguro dahil do'n yun.
Opo. Hmm, baka nga so kailangan talaga importante ang tubig sa katawan, sige susubukan ko po yan. Bumili pa naman ako ng tumbler na bago so nandito siya sa tabi ko.
Kaya ayun ma-try mo. Oo. <chuckles> Ay, naka na yun yan, tama yan, tama yan. Ano naman yung mga ano simpleng gawain na ginagawa mo sa araw-araw para manatiling malusog?
Mm.